Sim, tipo, hoje eu estou com raiva.
Uhum.
Mas, por exemplo, amanhã eu não sei como é que vai ser. Entende? Amanhã pode ser que eu esteja ok com ele. Porque aconteceu tanta coisa entre eu e ele, que eu acho que eu eu não sei mais o que eu sinto por ele. E fica oscilando, sabe. Tem dias que eu gosto, tem dias que eu não gosto.
Nossa, e vocês estão juntos há um vocês estão morando juntos há 1 ano e meio? Ou estão juntos há 1 ano? O
Isso. Não a gente a gente está morando junto já faz 1 ano. Mas a gente está assim juntos, eh, quase 1 ano e meio, sabe.
1 ano? No total? Ok.